Ouais c'est ça. En gros je je continue à faire heu, je fais mon mon planning et ça me permet d'anticiper, heu, les choses et surtout d'avoir un objectif à la fin de la semaine. Parce que sinon du coup c'est un peu plus compliqué d'avancer et heu, de savoir où on en est, heu, surtout dans les formations, heu, comment on en est et ça permet aussi
Mmh mh. Mmh tout à fait. Tout à fait. Oui. Et c'est des formations, heu, payantes et certifiantes? C'est des formations ouais d'acc
Voilà c'est ça, c'est des c'est ouais, c'est des fe enfin des trucs que je paye quand même et qui mais qui sont, heu, qui sont en rapport avec les les les comptes de formation et compagnie. Mais ça permet quand même d'obtenir des diplômes et vu que c'est quand même pas nouveau, je le fais quand même depuis un un petit temps, bah ça a quand même permis, heu, des évolutions, heu, dans ma carrière. Donc je sais que ça fonctionne bien. Donc, heu, il faut juste, voilà, être un peu régulier. Mais maintenant, pour revenir à l'équilibre, bah justement le f vu que il y a ça j'ai plus qu'une une semaine et 35 heures, bah il faut quand même s'équilibrer et le but c'est quand même de donner, hem, heu, du temps à sa famille et heu
Heu oui. Mmh mh. Bien sûr. Mmh. Oui. Mmh mh. C'est ça, ne pas s'oublier non plus, heu, dans tout ça. Mmh.
Voilà c'est ça. Parce que, heu et i il y a un truc que parfois qui peut arriver c'est que OK tu vas t'organiser pour le temps de ton travail, très bien. Tu vas t'organiser pour le temps de ta famille mais un truc comme tu viens de le dire qui est très intéressant ,c'est aussi un temps pour soi-même et ça parfois on l'oublie. De dire: «Bah toi aussi tu as le droit parfois à tes moments entre guillemets «solo» où tu tu fais ce que tu veux» hein, le le but c'est pas de f d'aller sur la lune mais parfois même rien faire, c'est-à-dire te, vraiment, poser et et te déconnecter.
Bah oui, exa Mmh mh. Oui. Voilà. C'est important je pense pour, heu, la créativité et puis pour, heu pour, heu, comment on dit? Heu, pour le boulot! Heu, je veux dire on est plus, heu, on est plus adepte, heu, quand ton pense à soi et qu'on se donne un petit peu de temps à à f à donner du bon travail.
Mmh. Oui.